เออ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผม วันนี้เป็นยังไงบ้างครับทางนู้น?
โอ้! ฝนจะตกแล้ว อากาศเริ่มขมุกขมัวแล้วค่ะ ฝนจะตกแล้ว
อ๋อ เหรอครับ? อันนี้ อันนี้ไม่ทราบว่าอยู่แถวจังหวัดไหนเหรอครับ?
อ๋อ ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
อ้าว ในกรุงเทพเหรอ โอ้! พอดีผม ผมเพิ่งซักผ้าแล้วตากอยู่ด้วยในกรุงเทพ ถ้า ท ทางนั้นจะตกนี่ ทางผมอาจจะต้องตกเหรอ? ต้องเตรียมเก็บผ้าด้วยใช่ไหมเนี่ย? <chuckles> เออ
ใช่ ๆ อา อ ใช่ อ๋อ อาจจะไม่ตกนะในกรุ ในกรุงเทพ เพราะว่าทาง อยู่ทางนนท์ กรุงเทพมา มาทางนนท์
อ๋อ ครับ ของผมอยู่แถว ๆ ทางบางนา อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
อา อ๋อ อาจจะ อาจจะใช้เวลา อาจจะมี เว ยังพอมีเวลา ยังพอมีเวลา
เอ่อ พอมีเวลาก็ ก็ อ <tsk> ยังไง ไม่อยากให้มันตกอะ คือผมอยากให้ผ้ามัน แห้ง <chuckles>
<chuckles> อาจจะต้อง ช ช
แล้ว เพิ่งตากไปตอง เช้าด้วยอะ โธ่ อย่าตกเลย <chuckles>
อาจจะต้องใช้ตัวช่วยหน่อย ใช้ตัวช่วยหน่อย อาจจะต้องไปอบแล้ว หรือไม่ก็ใส่เครื่องอบ อะไรอย่างเงี้ย หรือเปิดพัดลม เปิดพัดลมให้กับเสื้อผ้าหน่อยหนึ่ง
เออ <chuckles> กลิ่นมันจะไม่หอมไง ถ้าไม่โดนแดด หรือว่าเอาเข้าเครื่องอบ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
คนไทยก็จะเป็นอย่างนั้น ชอบตาก ตากแดดเนาะ เออ
ใช่ครับ
แล้วได้ใช้นอกจาก นอกจากโทรศัพท์ หรือว่าคอมพิวเตอร์แล้ว ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างอื่นไหมคะ?
ผมรู้สึกว่า อา ครับ

เออ อันเนี้ยผมจะมีเรื่องเล่ามิจฉาชีพแบบล้ำ ๆ แบบเทค เขาใช้เทคโนโลยีเก่งมาก ก็คือ เอ่อ คนเราเวลา เนี่ย หมาหาย แมวหายเนี่ย เราก็จะลงประกาศตามเฟซบุ๊กด้วย ใช่ไหม เราก็จะถ่ายรูปหมาแมวเรา แล้วก็ลงประกาศใช่ไหมครับ?
อืม ใช่ ๆ
แล้ว แล้วก็มิจฉาชีพอะมันก็เอารูปนั้นน่ะไป เสร็จแล้วมันก็เอาไปสร้างภาพใหม่ขึ้นมา เป็นสัตว์เลี้ยงตัวนั้นแหละ แต่แบ็กกราวนด์เปลี่ยน แล้วมิจฉาชีพก็จะทักไปบอกว่า "อันเนี่ย เราเจอสัตว์เลี้ยงคุณแล้วนะ คุณช่วยโอนค่ารถมาให้หน่อยสิ เดี๋ยวผมขับรถไปส่งให้ถึงที่เลย" อะไรอย่างเงี้ย เออ คือมันเอาเอไอไป gen ภาพเปลี่ยนแบ็กกราวนด์ อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบคนที่แบบสัตว์เลี้ยงกำลังหายอะ พอเห็นทักมาอย่างงี้ เขาก็รีบโอนเงินให้ แล้วสุดท้ายก็โดนมิจฉาชีพหลอกไป หลอกเอาเงินไปเลย ผมก็เลยแบบ
อืม เขาก็ใจ เออ ๆ ๆ เขาก็ใจ ใจ ใจ ใจเขาแบบ ดาวน์แล้วไง ใช่ไหมล่ะ เออ
เออ แล้วตอนนั้นแบบมีคนทักมา แล้วแบบส่งรูปให้ดูด้วยนะว่า เจอหมาแมวเขาแล้ว แล้วแบบ แต่ว่าอยู่ที่อื่น อะไรอย่างเงี้ย แล้วขอเงินค่ารถ อะไรอย่างเงี้ย คนเป็นเจ้าของหมา เจ้าของแมว ก็รีบโอนเงินให้เลย โดยที่แบบไม่ได้คิดมากเลย อะไรอย่างงี้ ก็กลายเป็นแบบโดนมิจฉาชีพหลอกเฉยเลย แล้วมิจฉาชีพมันเก่งมากนะ มันสามารถ แบบ ใช้เอไอมาสร้างภาพใหม่ที่แบบเหมือนของจริง ให้ อะไรอย่างเงี้ย
เออ เหมือนมากเลย ใช่ไหม เออ แล้วก็ remove แบ็กกราวนด์ออกไปได้อีก
ใช่ครับ เออ แล้วเปลี่ยนแบ็กกราวนด์ใหม่ อะไรอย่างเงี้ย คือแบบเนียนสุด ๆ อะ <chuckles> แล้วแบบ เปลี่ยนท่าทางได้ด้วยนะ เออ
แล้วมันเล่นกับความรู้สึ อ้าว! เหรอ แล้วมาเล่นกับความรู้สึกคนเนี่ย ตอนที่เรากำลัง กำลังแบบเสียใจเนาะ หาแมว หาแมวไม่เจอเนาะ กำลังเสียใจ ก็มาเล่นตรงจุดไง เพราะมาเล่นตรงจุด เออ
ใช่ ๆ ใช่ เออ เล่นตรง จุดแล้วแบบ แล้วแบบยังไงอะ คนตอนนั้นมันก็ดีใจ มันก็ไม่คิดมาก มันก็โอนไปเลย อะไรอย่างเงี้ย แบบเสียไป 1,000-2,000 ก็ ก็ยอม อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบ แล้วกลายเป็นว่าเคสเนี้ยมันมีคนโดนมาเยอะมากแล้ว ช่วงเนี้ยคือแบบในกลุ่มตามหาแม หมาหายแมวหายอะ มันเริ่มระบาดแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เขาก็เริ่มแบบ ทักท้วงกันเข้ามาว่า "เฮ้ย! ระวังด้วยนะ มันมี โจรทำอย่างงี้อยู่นะ"
อืม

อืม ๆ ทำได้จริง ๆ ครับ เพราะแบบมัน มัน แค่ดึงข้อมูลแป๊บเดียวเอง
ใช่ ดึงข้อมูล แล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยอะไรของเราได้หมดเลย อะไรเงี้ย อยู่ที่ว่าเราจะต้องแบบคอยเช็กว่าเราใช้ไอ้นี่ไปจริง บางที บางทีเราเดินทางต่างประเทศก็ต้องใช้บัตรเครดิตเนาะ เออ
อืม ๆ อา ใช่ครับ บัตรต่างประเทศนะบัตรเครดิตเป็นหลักอยู่ แล้ว แล้วไม่ ไม่ค่อย มีเงินสดกันขนาดนั้นหรอก
ใช่ เออ เราก็ต้องคอยเช็กเมื่อแบบวันที่เราจ่ายตังค์ หรือชำระค่านู่นค่านี่ซื้ออาหาร อ่า ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย เราก็ต้องมาคอยเช็กในหมดวันไปอะว่า แบบเราใช้อะไรไปบ้าง ใช้จริงไหม? อ้อ เกิดค่าใช้จ่ายตรงนี้จริงไหม? อะไรอย่างเงี้ย มันจะได้รีบแอกชันได้ทัน
เออ สง เอ๊ะ พูด พูดถึงบัตรเครดิตอะ เพื่อนผมอะโดน โดนอยู่กรณีหนึ่งมั้ง คือเพื่อนผมอะเอาบัตรเครดิตไปใช้ซื้อน้ำมันที่ปั๊ม ใช่ไหม แล้วเด็กปั๊มอะมันเอาบัตรเครดิตไป เสร็จแล้วมัน มัน เด็กปั๊มมันดัน ดันไปจำรหัส ไปจำอะไรของบัตรทั้งหมดอะ แล้วแอบเอาไปใช้เอง อะไรอย่างเงี้ย เออ <chuckles> จริงครับ ๆ เด็ก คือแบบโดนแล้วก็ต้องฟ้องเป็นคดี โดนไปตอนนั้นเท่าไรอะ มัน เด็กปั๊มมันแอบเอาไปใช้ประมาณ 30,000-40,000 มั้ง เออ ก็แบบต้องไปนั่งฟ้องคดีกัน อะไรอย่างเงี้ย ขึ้นโรงขึ้นศาล
ค่ะ อา เฮ้ย! จริง? โอ้! อือ มันไม่เยอะ แต่มันเสียเวลาเนาะ
เสียเวลามาก แล้วคือแบบ ยังไงอะ
แต่ไม่ทำก็ไม่ได้นะ
ใช่ครับ ไม่งั้นแบบอยู่ดี ๆ ก็จะเสียไปเลย อะไรอย่างงี้ เหรอ? คือมันไม่ได้ ต้อง ต้องไปไล่ฟ้อง คือแบบหลังจากเห็นตอนนั้นมาผมก็ไม่กล้ายื่นบัตรเครดิตให้พนักงานปั๊มอีกเลย <chuckles>
ใช่ แล้วมันก็ไม่ถูกต้องเนี่ย เออ อา ถูกต้อง อันนี้เราก็ไม่ทำ เราก็ไม่ทำ เราก็บอกว่า เขาจะดึงบัตรเครดิตไป เรา "ไม่" แล้วก็เอา เอาเครื่องมา เพราะเดี๋ยวนี้เครื่องมันไร้สายเนาะ เออ
เออ ต้อง ต้องเอาเครื่องมา ใช่ แล้วต้อง ต้องให้เขาเอาเครื่องมา แล้วรูดตรงนั้นเลย แล้วแบบต้องรีบคืนมาเลย ห้ามให้เขาแบบมองเลขบัตร มองอะไรนานเด็ดขาด เดี๋ยวเขาจำได้ เออ
เออ ใช่ ๆ เออ นี่ขนาดเด็กปั๊มนะเนี่ย
ใช่ครับ ก็คือแบบ <tsk> อือ หรือมันบางทีมันอาจจะแอบถ่ายรูป แล้วก็ค่อยเอาไปใช้ภายหลังก็ได้ มัน มันแบบเนาะ ถ้าคนมันจะโกงมันทำได้หลากหลายเลยนะ อะไรอย่างเงี้ย กับบัตรเครดิตอะ มันโกงกันง่ายมาก เออ ผมเลย ม เฮ่ย
อ๋อ ก็จริง ใช่ อืม มันทำได้แบบ เร็ว แล้วนี่พวกนี้อะมันจะมีอย่างที่คุณกะ อย่างที่คุณบอกอะ เขาจะมีทริกอะไรในหัวเขาไม่รู้อะ ที่สามารถเอาไปใช้ในเรื่องพวกนี้ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้อง
ใช่ ๆ ทริกแบบที่เราคิด คิดไม่ถึงอะ เออ แล้วเขาแบบใช้เฉยเลย อะไรอย่าง เงี้ย
อ ช เนาะ เพราะอย่างงั้นก็ต้องดูแลตัวเองเนาะ แล้วก็ค่อย ๆ ตามเช็ก แล้วก็ไม่เอาข้อมูลส่วนตัวให้ใครไปง่าย ๆ